Fíjate que, eh, <smacks lips> me gustaría buscar un consejito por ahí, porque ando un poquito como confundido. La última relación que que tuve, la verdad es que terminó bastante mal. Y todo fue porque no pun no pusimos límites, ¿sabes? O sea, todo empezó muy mal, cuando ella, pues, platicando, llevábamos poquito, o sea, me acuerdo que incluso antes de que fuéramos novios, este, bueno, te estoy ahorita te estoy contando de mi exnovia, de la pasada, para poderte poner en contexto a a esta nueva chica. Entonces, eh, con mi exnovia me acuerdo que la primera vez, o sea, que ya ya vamos conociéndonos a lo mejor 1 o 2 semanas, y le dije: "¿Te puedo acompañar a tu casa?" Me dijo que sí, ¿no? Entonces, justamente, en esa acompañada a su casa, o sea, ella me dijo, o sea, claramente me dijo que a ella le gustaba revisar el celular. Yo pensé que estaba bromeando, para serte sincero, dije: "Ay, yo creo que estaba bromeando, ¿no?, no no no, o sea, no puede ser esa tu carta de presentación, ¿no? Yo hasta con cierto humor lo tomé. Pues, resulta que no, que no estaba bromeando, toda nuestra relación fue muy horrible. Este, en algún momento me preguntó que con cuántas personas había estado, eh, cometí el error de decirle y desde ahí, pues, no paramos. Era era a ver que eh, estábamos jugando a ver quién se dañaba más, ¿sabes? Entonces Ajá, llegamos a un punto en el que cruzamos todos los límites de confianza, de respeto, de todo. Llegamos a contarnos detalles así, super, superdetallitos de las parejas anteriores y eso, pues, nos terminó de enterrar, ¿no? Y aún así nos aventamos nos aventamos año y medio saliendo, o sea, siendo novios. Cuando ya ya ya la cosa estaba totalmente podrida, ¿no?, desde el principio. Yo debí terminar esa relación a los 2 meses y me hubiera ahorrado bastante dolor.
Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Okey. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Mm. Mm. Ujú. Oh, qué mal. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú.
Pero bueno, seguí adelante y, pues, ya, ¿no?, terminó muy mal la relación. Y después conocí a esta otra chica, pero, no sé, cómo cómo establecer los los límites ahora, ¿no? Quisiera no hablar de situaciones, así, de exnovios y demás. Y en ocasiones, yo siento que ella como que me quiere contar algo, y yo le digo que ya no me cuente, por favor, porque le conté que soy algo celoso y le dije que yo no quería saber nada de eso, que su pasado es su pasado. Y ella no que insiste en contarme, pero sí como que ella ella, por ejemplo, me dice: "Es que a las personas se le conoce por su pasado", y yo: "No". O sea, yo trato de no contarle nada de mi de mis parejas pasadas, y ella cuando me quiere contar, a lo mejor, alguna anécdota de su pareja pasada, yo le pongo un alto, ¿no? Pero pero como que siento que le molesta, ella me lo quiere contar con toda la confianza, pero siento que yo no puedo con establecer ese límite, ¿sabes? ¿Hay algún consejo que me puedas dar para esto?
Ujú. Sí. Mm. Ujú. Ujú. Ujú. Bueno, pues mira, primero que qué bien que lo comentas, que lo abres, que lo que lo puedes tú visualizar, sobre todo esta parte que tuvo que ver con tu exnovia, que realmente, pues sí fue un mal rato que pasaron los 2, sobre todo desde pues desde el primer momento que ya ella quería hacer como un chequeo de tus cosas personales y, pues, qué bueno que que te das cuenta que no quieres repetir la misma historia y que también tú te sabes a ti mismo que caes en episodios de celos, entonces ya reconocerlo, pues yo creo que ya te está dando como un pase a a a tratar de mejorarlo, ¿no? a a no caer, digamos, porque cuando caes en estas situaciones, cuando te dominan estas situaciones, pues empieza el dolor, empieza la desconfianza, el enojo, pero lo estás ma hablando de una manera, pues muy clara y bueno, me gustaría que que me platiques, eh, ahora que estás comenzando con esta nueva relación, ¿tú tienes claro qué quieres, qué te gustaría, qué qué de qué manera fluyera? Eh, no sé si han hablado también de de tener como ciertos límites de respeto, o o cómo lo han abordado este tema, por ejemplo, que que fue tan doloroso para ti anteriormente. Ahora, ¿lo has podido trabajar con límites o cómo va la relación?
Pues mira, hasta el momento hasta el momento las cosas van van bien, pero te digo, en ocasiones como que, eh, siento que ella quiere hablarme de de su pasado, quiere contarme cosas, pero la verdad es que yo no me siento, ah, preparado, no me siento, como que preparado para digerir toda esa información, ¿no? Por ejemplo, me quiso contar de un exnovio que no sé qué le hizo hace tiempo, y pues yo le dije: "¿Sabes qué?, o sea, de verdad, es que hasta ahí, ya no me cuentes más, la verdad es que no quiero yo, tener toda esa información y en algún momento como que usarla en tu contra, no quiero, porque, mira, o sea, yo tengo que ser bien honesto conmigo mismo, o sea, yo sé que puedo llegar a dañar con las palabras, sí, soy de la idea de que si me cuentas algo, eh, a lo mejor voy a voy a usarlo en tu contra en algún futuro", ¿no? Entonces, yo sí le dije: "¿Sabes qué? No, soy celoso, estoy en recuperación, eh, hasta ahí, no me cuentes más" y como que se enoja, ¿no?, pero pero sí me gustaría que hubiera como que esos límites, ¿no?, que que pudiésemos entender que ahora somos de aquí para allá, ya lo que viviste, qué bueno que lo hayas vivido, eso te trajo hacia mí, pero pero ya, o sea, no quiero yo saber nada, ¿no?, no quiero yo saber absolutamente nada. Este, veo, por ejemplo, a mis amigos y sus novias que que sufren mucho por ese tipo de cosas, y digo, yo no quiero verme así, yo no quiero estar perdiendo el tiempo, estando peleando por alguien que ya fue. O sea, por algo que ya ya pasó, ya ya ya se fue. Si la dañó, pues lo siento mucho, pero pues pues, no no no tengo que por qué ser responsable yo de esas cosas ni pagar los platos rotos. Digo, a lo mejor sí es cuestión de que yo lo pueda, am, <smacks lips> a digerir mejor, pero aquí la cuestión es que yo no quiero digerirlo, y no siento que sea una situación de que yo le esté dando vuelta a las cosas. O sea, a final de cuentas, a ver, tenemos un problema ella y yo, pues lo afronto, pero con ella, algo presente, algo que pasó entre nosotros, pero no tengo yo ni la necesidad, ni el tiempo, ni el desgaste, para hablar de alguien que ya no está, de alguien que ya fue, ah, bueno, si a lo mejor llegase y le mando un mensaje, bueno, tomamos cartas en el asunto, ¿no?, pero sí es alguien que ya hizo su vida, que ya hace casó, que pues ya, o sea, tam también entiendo y soy lo suficiente maduro para saber que todos, todos, todos, absolutamente, tenemos un pasado y, por más enamorado que estemos de la persona, ni modo, no fue, no fuiste tú, ¿no? Entonces, yo estoy muy consciente de esa parte y, entonces, son los límites que yo quiero establecer.
Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Mm. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Claro. Pues fíjate que lo tienes muy claro. Yo creo que eres una persona bastante directa por como lo estás narrando o como lo estás contando, eres muy directo. Y yo creo que eso, pues, también la la persona que está contigo en este momento, pues, lo tiene que entender, que esa es tu personalidad. Y lo dices muy claro: "Sufrí en el pasado, pasé por, pues, esta cosa que me dañó", y es es entendible que no quieras volver a repetir la misma historia, o o tener como la mente, eh, llena de de cosas que finalmente, como tú dices: "No me corresponden". Aunque también, bueno, a la persona que te quiere y la persona que quiere estar contigo, tal vez, también tenga una necesidad por ahí profunda de que la protejas, ¿no? Entonces, a veces las parejas, eh, se eligen por muchas, eh, cosas diferentes, ¿no?, necesidad de cariño, necesidad de compañía, necesidad de afecto, y también está la necesidad de protección. No sabemos qué tanto ella, a la mejor trae también un pasado por ahí con su familia, no sé, porque no soy terapeuta, pero en mi humilde opinión, a la mejor, trae por ahí algún pasado en su familia que que no le eh, prestaron la suficiente atención, y ella ahora que te eligió a ti como su pareja, pues, necesita un poquito más de atención. Pero, pues, en ese sentido, a a mí me parece que también ella podría llevar una terapia, si es que se se animara, ¿no? Es no es malo, es una alguna cosa para hablar con un profesional y sirve, y y apoya, y borrón y cuenta nueva, y pasar la página, porque la vida es de pasar las páginas y empezar una nueva página. Y, pues, así como lo dices tú, tan directo y tan claro, yo creo que la mi una mi única sugerencia sería que, pues, que te abras de corazón y no desde la impaciencia, porque luego la impaciencia genera otras cosas en las personas, genera también una ansiedad o una especie como de rencorcillo de que es que yo yo quería ex expresarme porque te creí que él me iba a escuchar y y no. Entonces, ya como que como que un rencorcillo por ahí. O sea, nomás cuidar la forma como se lo dices, cuidar tus palabras, sobre todo estar tranquilo, buscar un un espacio, un lugar con tranquilidad para hablar de este tema, porque sí se ve que a ti te afectó, que sí, como dices: "Soy celoso también y lo reconozco". Entonces, bueno, pues, vamos a buscar un espacio para hablar y poner este tipo de límites desde el corazón con entender ahora sí que poniéndote en los zapatos de la otra persona y y, pues, e-esperar que esto, pues, sea como la base para que ustedes 2 hagan una bonita relación con buenas bases y que sean firmes también, que los lleven a, pues, a un siguiente nivel, ¿no?, si quieres así pensarlo. Y pues sería como mi mi humilde consejo para ti. No sé, ¿qué te parece?
Claro. Claro. Claro. La verdad es que sí lo abordas desde un punto de vista que no me había yo puesto a pensar. Me sirve de de bastante de bastante, este este consejo que me das. Y sí, no. Creo que tienes mucha razón en en en todas esas partes que que comentas que yo puedo hacer. A lo mejor, eh, instarle, ¿verdad?, o preguntarle, quizá, eh, que que que se abra incluso un poquito más conmigo, recomendarle que, pues, vaya a terapia y que pueda, a lo mejor, cerrar todas esas partes. Y quizá ni y quizá ni problema tiene, o sea, me refiero conmigo, pero quizás sí sea un problema más allá en su familia que no ha cerrado. Eh, me ha contado en algunas ocasiones que tiene algunas situaciones que no ha cerrado, pero de sus padres. Pero, pues, quizá todo eso está relacionado, ¿no?, a a a ser como a ser como es. Pero, pues, yo espero que no se vaya a ma a mm a enojar, ¿no?, cuando yo le diga que que que todas estas opciones que me estás dando, que la verdad me parece que son muy buenas. Entonces, yo yo yo espero que que me funcione y, pues, primero que nada, pues, quiero agradecerte, ¿no?, por haberme escuchado, por no haberme juzgado, por a por haberme dado esos esos puntos de vista, esos consejos, esas recomendaciones. De verdad, es que siento que sí me van a servir bastante para para poder platicar con ella y poder llegar a un buen acuerdo.
Ujú. Ujú. Sí. Claro, y sobre todo, qué bueno que lo hablas y qué bueno que también tú te reconoces, eh, con tus errores y que también te reconoces esta parte de querer vivir una vida tranquila y de estar en paz con tu pareja, y, pues, eh, las bases son lo importante. Entonces, eh, como fundamentar bien hacia dónde quieren ir los 2, y también, pues, saber que de qué eres tú capaz y de qué no eres capaz en este momento, y de ahí también ella que te escuche y, pues, una plática de corazón a corazón, ¿no? Entonces, pues, yo te deseo lo mejor y sé que lo vas a conseguir.
Exacto. No, hombre, muchísimas gracias, de verdad, por todo. Este, y gracias, gracias de verdad.